Evet, yani aslında ettim. Şimdi düşünüyorum. Eee, gerçekten uzun yıllardır, egzersiz benim hayatımda var. Eee, sürdürülebilir olmasıydı zaten hani, ilk hedefim. Ben, eee, hani, bir şeylere başladığımda bunu yapabilecek miyim, bu sürecek mi dediğimde, ya, evet, evde de böyle me mesela pandemi zamanı hatırlıyorum. Eee, herkesin egzersiz yapmaya çalıştığı dönemler, videolar ama gerçekten bu konuda biraz dışarıdan destek almak, çok işe yarıyor diyebilirim.
Hıı. Evet. Hımm, onu amaçlamıştın. Hı hı. Tamam. Öyle mi? Ya, dışarıdan destek almak derken, kastın nedir? Yani, eee, sen kendin bir niyet koyuyorsun, sonrasındaki süreç mi? Tam olarak ne demek istiyorsun?
Evet. Evet. Mesela grup dersleri; yani, böyle gidebileceğin, evine yakın, hani, işte kışın soğukta da üşenmeyeceğin, her an böyle vazgeçme olan bütün seçenekleri ortadan kaldırarak, eee, bir de bir para ödeme mesela, bu da bir yaptırım ve bu gerçekten, bu arada hani, eee, bilimsel olarak falan da böyle çok bahsedilir hani, araştırmalar yapıyor insanlar üniversitelerde. Evet üniversite araştırmalarında var. E, çünkü psikolojik olarak, ımm, para ödüyorsun ve diyorsun ki yani, bir şekilde gitmek zorundayım. O bir ittirici güç oluyor. Evet, evet.
Hıı. Hımm. A, ev Psikolojideki yeri. Hı. Hı hı. Buna değer olsun, para verdim, karşılığını alayım gibi bir yerden söylüyorsun. O zaman dışarıdan bunun, eee, bu, eee, bu tür etkilerin senin psikolojini, eee, desteklediğini düşünürsek; bir şeyler yapma, egzersiz yapma konusunda, o zaman sen, eee, bunları yapmadığında evde, eee, işte YouTube'dan belki videolar izleyerek, bir programa online dâhil olarak, yapabilecek biri misin? Yoksa, ben kesinlikle kendi başına çalışabilecek biri değilim mi dersin? Nasıl değerlendiriyorsun kendini?
Çok doğru. Hı hı. Hımm. Tabii. Ha, yok demem aslında kendime haksızlık etmiş olurum. Çünkü, ııı, ben hani ilk yurt dışına taşındığım dönemde, eee, online, eee, hocamla çok uzun süre devam ettim. Eee, hatta epey hayatımda en faydasını gördüğüm dönem, eee, hani, oydu mesela. Hani, ımm, evet, gerçekten baktığımda, bir fayda olarak düşündüğümde hem sağlık açısından hem fizik açısından, e, evde o düzenli ama online hocayla katıldığım dersti ve bunun çok faydasını gördüm. O da, hayır, her gün değildi. Yine haftada 3 gün düzenli, eee, hocanın dersine katılıyordum ve gerçekten inanılmaz faydasını gördüm. Ben sonrasında işte bulunduğum, ııı, oturduğum sitede, işte oturduğum, yaşadığım yerde olan, ımm, salona, iii, çok giden biriyim. Çünkü evden çıkmak, hani atmosfer değişikliği, mesela, o bana çok iyi geliyor. Imm, ş şimdi yine bu var hayatımda, yani, hani beni motive eden şeylerin peşindeyim ben aslında.
Hımm, güzel. Çok güzel. Öyle mi? Hımm. Evet. Her gün mü yapıyordun, bunu? Hımm, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hıh. Evet. Hı hı.